Ehm, sai alla fine, ehm, c anche lì, c'entra anche la chimica capito? Nel senso che comunque quando corri, rilasci delle sostanze che fanno bene al tuo corpo. Poi c'è anche l'effetto placebo e i benefici sulla salute a prescindere quindi comunque è una cosa bella comunque, no? Però
È una droga. Eh-eh.
certo magari e essere dipendenti da qualcosa non è mai bello, però si finché è la corsa, pensa pure i il fondatore di Nike? Anche il fondatore di Nike era
Sì, sì. Ah. Ho notato che ha lasciato ha lasciato il suo ex perché non correva.
Ah davvero?
Dopo 8 anni, sì. Poi si mette insieme solo a gente che ha la sua abitudine, no, che le piace andare a far le corse così, poi si lamenta che non fanno mai niente di diverso
Ah. Questa è una cosa un po' Mh. Oltre correre.
Perchè, eh.
Eh-eh, un po' strana.
<chuckles> Sì.
Dovrebbe fare pace un po' co co la coscienza.
Mh. Sì.
Sì, però comunque vabbè, se uno se la sa gestire, cioè io non vado tanto a correre, ci andavo ogni tanto qualche anno fa, abbastanza. È bello, no certo l'abuso non è mai c'è il troppo storpia.
Sì, sì. Certo. No, anche a me piaceva però non a me piaceva, ma non tante cioè non riuscirei tipo a fare 40 km ecco, cioè
Eh no vabbè, ci sta. Uhm, una mezz'oretta.
Che poi mi sono andata a allenare, ho fatto 40 km. Chi? Cosa? <chuckles> Cioè.
Mh. <chuckles> Vabbè, na una mezz'oretta se fai solo corsa ci può stare però.
Sì. Ma sì, è anche sano, no?
Pensa pure il fondatore il fondatore di Nike pure era un corridore. Ehm, tutta l'idea delle scarpe Nike partì da dalla corsa, cioè dovevano essere scarpe da corsa, capito?